Nah Kak, aku mau cerita nih sama kamu. Eee, jadi, eee, gimana ngejelasinnya ya, aku sama istriku ini kan kita sama-sama bekerja ya. Jadi tapi bedanya istri aku itu kerja kantoran Kak. Nah aku kerja freelance gitu Kak kerja online. Karena aku kerja online, jadi aku lebih banyak waktu aku tuh di rumah, gitu. Nah aku inget dulu ketika awal-awal istri aku mau mulai kerja, eee, kantoran lagi dia sempet nanya aku tuh kayak, "Kalau aku kerja kantoran, aku enggak bisa terlalu banyak pegang pekerjaan rumah kan," gitu. Jadi aku aku bilang ke dia, "Enggak masalah, kan satu sa apa, aku kan di rumah," gitu, "jadi nanti aku bisalah beresinlah yang lain-lain," gitu kan kayak gitu, karena dia kan di kantor nanti. Ya udah Kak itu berjalan tuh kan. Jadi, eee, hampir semua kerjaan rumah tuh aku yang pegang gitu. Kecuali kayak, eee, istriku tuh kayak spesifik kayak, eee, yang aku enggak enggak bener-bener bisa kayak masak, gitu aku enggak bisa gitu kan. Kecuali kalau masak nasi aku bisa sama, eee, dia ngegosok gitu. Nah yang lain yang lain itu aku su tuh rata-rata tuh kalau Senin sampai Jumat gitu. Cuma aku agak pusing Kak agak capek karena kalau Sabtu Minggu kan dia di rumah tuh Kak.
Iya. Ya. Ini ya. Iya iya ya. Iya, betul. Ah be iya. Iya. Iya. Oh, ya ya ya. Iya.
Diri rumah, nah aku kan, udah males kan, dengeri beresin rumah dari Senin sampai Jumat kan, Sabtu tuh, aku pengen leha-leha, Kak. Tapi, karena istri aku lagi di rumah, dia maunya beres-beres lagi. Dia mau mindahin lemarilah, mau mindahin, aku enggak ngerti semuanya mau dipindahin, mungkin genteng doang yang enggak dipindahin sama dia. Semuanya mau diberesin, dibersihin, dipindahin, aku kayak, "Perasaan ini udah bersih deh," aku udah nyapu, ngepel udah tiap hari. Tapi, Sabtu, Minggu masih mau ini lagi, nah, aku kan, capek kan, Kak, kayak, males gitu, megang gitu. Jadi, enggak mau sebenernya gitu, Kak, itu yang bikin aku pusing, gitu.
Iya. Oh, iya iya. <chuckles> Hmm. <chuckles> Iya iya iya iya iya iya. Oh. Untuk. Saya mau ini dulu ya, berempati ya, dengan kamu dan sangat sangat, apa namanya, ini memang sit sit pasti sangat sensitif, dan situasinya juga tidak mudah untuk kamu ya, saya saya mengerti sekali, apalagi apalagi, eee, apa namanya, eee, melakukan pekerjaan, eee, yang di rumah itu kan, bisa jadi sama beratnya, bahkan mungkin bisa jadi lebih berat ya, untuk untuk orang-orang tertentu itu, eee, dibandingkan dengan pekerjaan di kantor yang yang sifatnya mungkin lebih rutin atau less-physical ya, Kak, ya. Jadi, kalau pekerjaan rumah kan, mungkin betul-betul melibatkan fisik dan dan mental juga kali, ya. Nah, saya paham sekali, dan terima kasih ya, mau sharing juga dulu sebelumnya dengan saya, mmm, ah, sebelum lebih jauh ya, saya bisa tahu enggak beberapa hal. Nah, ini yang kalau di rumah, kan kamu tadi bilang ini kerjaan rumah tangga, nah kamu ada anak enggak yang dirawat, juga?
Benar, Kak. Iya, Kak. Eee, enggak Kak, kebetulan anak, eee, udah maksudnya udah sekolah lah, udah gede gitu kan, jadi kayak, eee, dia bisa ngurusin dirinya sendiri. Ya paling kalau kayak, nyuci baju dan lain-lain itu aja maksudnya yang, eee, masih aku ini, gitu kan, gitu. Tapi kalau ini, sebenarnya udah enggak, dia udah gede, udah SMP lah Kak, gitu.
Oh iya iya. Iya. Mmm, nah menurut kamu dari semua tugas rumah tangga itu, eee, yang mana yang kamu anggap yang sangat, eee, membuat kamu stres gitu, dan yang paling menyita waktu?
Eee, sebenarnya itu, stresnya itu karena maksudnya itu kayak udah berulang, Kak, jadi pekerjaan itu sebenarnya buat aku enggak yang susah kayak, entah itu nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju, aku nggak ngerasa berat sebenarnya kalau dikerjakan. Cuma kan, karena dia rutin kan Kak, berulang, gitu kan, dia rutin, terus kan tiap hari kan, kerjaan di rumah itu kan kayak, kerjaan rumah itu kayak sebenarnya enggak ada habisnya gitu kan, Kak. Kayak piring habis dicuci, habis itu entar nyuci lagi. Kayak pagi u pagi udah di nanti udah disapu ngepel, entar siang udah kotor lagi, sore mau enggak mau haru paling nggak disapu lagi gitu, kayak gitu. Jadi enggak habis-habis gitu, jadi kayak, udah rutin kayak gitu, nah yang bikin aku pusing, kayak Sabtu tuh masih ada lagi. Padahal aku tuh, pengennya tuh, kayak Sabtu tuh kayak, eee, berleha-lehalah gitu, Kak. Maksudnya kayak, jeda sejenak dari pekerjaan rumah gitu. Nah, tapi enggak bisa karena istri aku di rumah, ya karn dan karena posisi dia di rumah, dia maunya beres-beres, dan kalau dia beres-beres, dia enggak suka ngeliat orang lain tidur-tiduran, Kak. Jadi, eee, harus bekerja lagi gitu Kak, jadi itu kayak bikin kayak, aduh udah Se Senin sampai Jumat kayak gini, Sabtu Minggu lagi. Jadi begitu yang bikin pusing Kak, gitu.
Oh ya. Iya. Oh, iya. Iya betul. Betul. Iya iya. Iya. Iya iya iya. Oh, iya iya iya, betul. Iya iya. Iya. Ini, realistis sekali dan sangat-sangat, saya bisa sangat sekali merasakan ya, kegelisahan kamu dan bayangkan ya kalau sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang yang, rutinitas itu dan, di depan mata terus, dan ketika istri kamu pulang, ini sangat ini sekali juga. Istri kamu pulang, eee, kamu maunya, eee, apa namanya, istirahat sejenak, tetapi sepertinya istri kamu tidak memahami kondisi kamu. Tapi di sini, eee, saya senang ya, kamu tidak menyalahkan istri kamu juga dan kamu sangat, berdedikasi sekali di sini sebagai seorang yang, eee, apa namanya laki-laki yang sangat, kamu, bentuk tanggung jawabmu itu, kamu betul-betul, laksanakan gitu. Nah, eee, 1 hal lagi mungkin Kak ya kalau bisa tahu, e kamu sudah pernah nggak mencoba ada pembagian tugas, bicara dengan istri kamu soal soal, e pembagian tugas ini?
Iya, Kak. E e iya, Kak, sebenarnya, dibicarain. Cuma, e yang kayak itu tadi, jadi memang kalau, kita tuh ngebaginya tuh kayak, karena istri kan keluar udah dari pagi, jam 7 kan udah keluar, pulang udah jam 6. Jadi, eee, dia itu dapat jatah pekerjaan yang mungkin bisa dia lakuin, maksudnya sesuai waktunya dia, gitu. Makanya kayak aku bilang, eee, dia sendiri yang minta, ya udah nanti gosokan baju, dia aja yang, beresin. Jadi kayak semua baju itu biasanya kita cuci, habis itu ditumpuk aja udah, gitu. Ditumpuk aja dan itu kadang itu sampai menggunung dan itu baru nanti dia yang gosok semuanya gitu kan, dia yang setrika, gitu, terus sama masak. Tapi masak pun itu, biasanya itu aku enggak mau maksain. Karena kan, kalau, eee, dia pulang kan udah malem, kadang nyampe rumah itu udah jam 7:00, 7:30. Jadi kayak, kalau dia pengen masak, ya udah masak. Kalau enggak pengen masak, kalau memang dia enggak mau masak, berarti, eee, dia sebelum dia pulang, dia beli lauk dulu, gitu. Jadi, biasanya itu kayak gitu, jadi aku masak nasinya, gitu. Jadi, dia tuh sebenarnya spe spesifik itu aja, cuma memang kalau weekend tuh Kak, karena dia kan di rumah tuh, jadi semuanya mau diberesin lagi semua sama dia kayak gitu Kak. Gitu.
Iya. Ya. Iya. Iya, ya ya ya. Iya. Iya. Iya iya. Oke. Iya. Ya, oke, baik, ya, baik baik, paham sekali, paham. Dari apa yang saya gamba saya dapatkan gambaran, eee, dari kamu ini sepertinya kamu sedang dalam keadaan, burn out ya, lelah dengan tugas rumah tangga, yang cenderung sebenarnya adalah kelelahan mental dibanding, kelelahan fisik ya. Karena kamu, e kerja dari rumah juga. Nah, mungkin gini, pernah nggak kamu membicarakan ke istrimu, atau ma pernah nggak kamu mau memberitahu kepada istrimu, coba bicara dulu, baik-baik, gimana kalau misalnya gini, Sabtu Minggu kan ini adalah titik yang paling membosankan sebenarnya bagi kamu ya karena istri di rumah. Pernah nggak kamu men-setup, satu Sabtu Minggu itu adalah, lupakan dulu. Jadi kamu anggap, Sabtu Minggu itu, bicara ke istri kamu, Sabtu Minggu ini adalah waktu kita berdua, our time gitu. Jadi bu tidak ada sesuatu di luar itu. Jadi misalnya, waktu Sabtu Minggu waktu ngeteh kamu, jadi kamu betul-betul bisa enjoy, dan ajak dia enjoy juga Sabtu itu, gitu loh. Karena kan dia juga kerja seharian, kamu juga kerja lho, kamu kerja online, kan kamu mengatakan kamu kerja dari rumah, berarti kamu ini, double kerjanya. Kerja online, kemudian kerjakan rumah tangga juga, dan kemudian di dalam rumah juga, iya. Nah, gimana, pernah nggak, kamu set up aja, Sabtu Minggu itu enggak ada pekerjaan lain, kamu set up dengan istri kamu, kamu apa namanya, eee, sekaligus menumbuhkan rasa kasih sayang lagi di hari Sabtu dan Minggu itu untuk untuk soal persoalan emosi dan persoalan menumbuhkan afeksi di antara kalian berdua, gimana?
Iya, Kak, benar. Oh, oke. Heeh. Benar, benar benar Kak. Eee, iya sih Kak kayaknya bisa aku coba deh itu. Karena tadi pas Kakak cerita itu Kak, pas Kakak ngasih saran itu, aku juga baru nyadar. Kalau misalnya tuh Sabtu Minggu itu, eee, kita tuh misalnya jalan-jalan keluar, nah itu berarti aku enggak perlu enggak perlu tuh Kak beres-beres tuh, aku baru nyadar itu Kak, baru baru ngeh. Karena kalau di rumah enggak bisa. Kalau di rumah tuh pasti beres-beres itu Kak. Kayak ada aja yang bikin tangannya tuh gatel untuk harus kayak, "Ini tempatnya enggak cocok deh kayaknya di sini. Harusnya dipindah," gitu. Tapi kalau misalnya tu diajakin keluar, oh udah, berarti kan kita keluar tuh jalan-jalan gitu. Iya iya aku baru baru baru ngeh sih Kak gitu, waktu Kakak ngasih saran tadi. Kayaknya emang aku harus banyakin jalan-jalan deh nanti weekend berarti biar enggak perlu di rumah, biar enggak usah beresin kerjaan rumah juga akunya. Iya iya iya, masuk sih Kak itu Kak.
<chuckles> Iya. Iya betul. Iya. <giggles> Paham ya. M iya, paham. <chuckles> I Iya. Betul betul, iya. Bet Betul betul, iya, jadi m iya sebenarnya memang mungkin kamu kamu dan istri kamu perlu sesuatu di luar kebiasa yang di luar kebiasaan ya. Dan, eee, jalan-jalan di luar kan pastinya juga baik untuk mental kan ya, untuk untuk kesehatan mental dan untuk sekedar merefleksikan diri kembali. Nah mungkin ada saran lain Kak ya yang juga mungkin agak saya kurang tahu apakah bisa jadi efektif atau tidak, tetapi pernah nggak kamu mencoba misalnya gini lho, kayak memberi umpan aja ke istri kamu, eee, s tanpa harus memberitahu ya bahwa kamu sebenarnya lelah dan bosan itu, kamu pernah nggak memberi umpan kepada istri kamu bahwa delegasikan tugas ke orang lain gitu loh? Jadi coba kamu maksudnya mengalihkan 1 kali atau 2 kali pekerjaan kamu jug keluar rumah, kemudian kamu delegasikan ke orang lain, jadi supaya istri kamu juga tahu bahwa ternyata pekerjaan yang sehari-harian di rumah itu berat gitu loh. Karena mungkin selama ini dia bekerja di kantor, dia agak kurang menge-sense gitu, kurang bisa melihat kejadian apa yang terjadi di rumah dan apa yang kamu rasakan, jadi ketika kamu mendelegasikan, langsung mem memberikan saran, mendelegasikan kepada orang lain, bisa jadi nanti kan istri kamu bertanya, "Kok bisa didelegasikan?" nanti otomatis kamu harus memberitahu alasannya kan? Iya, kok saya bosan ya? Kok saya sudah apa namanya, untuk sementara ini saya mau jauh dulu untuk tugas-tugas rutinitas seperti ini. Atau misalnya kamu bisa mencari alasan bahwa, eee, apa namanya, kamu alihkan tugas kamu keluar rumah gitu loh, misalnya kamu untuk sementara kerja di kafe atau di mana gitu, jadi untuk sementara jauh dulu dari pekerjaan rutinitas rumah itu. Jadi, eee, untuk sementara detach dulu lah istilahnya menjauhkan diri dulu dari rutinitas itu sampai kamu tidak merasa tertekan dan emosi dulu dak dan tidak merasa bosan lagi, gitu Kak. Jadi, eee, coba deal dengan diri kamu dulu sendiri gitu.
Betul, heeh. Heeh. Oh, iya. Oh, oke. Oh iya iya. Masuk akal sih, Kak, sebenernya. Eee, akup kayaknya ya mungkin aku harus nyoba juga deh, karena aku juga baru sadar, Kak, kayak misalnya kalau aku sakit gitu, Kak, atau misalnya kayak ada urusan keluarga yang ngebikin aku enggak bisa di rumah, gitu, Kak. Itu memang rumah kan berantakan, dan ketika dia pulang, dia ngelihat tuh, Kak, kalau rumahnya tuh, kok belum in maksudnya kayak ini lantainya kok ada berdebu gitu kan, kotor gitu kan, karena belum disapu pel gitu. Dia bisa ngelihat itu sebenernya gitu, kalau enggak diberesin itu, bakal, eee, numpuk kerjaannya gitu. Piring belum dicuci, kayak gitu-gitu. Iya sih, Kak. Kayaknya memang aku harus nyoba mungkin kayak pekerjaannya mungkin harus dilakuin dari luar kali ya, gitu. Jadi kayak aku tinggal dulu, jadi biar dia juga tahu bahwa, eee, sehari-hari aja itu udah capek tuh di rumah untuk kerjain, iya iya. Masuk akal sih, Kak, saran-sarannya Kakak sih. Iya iya bener aku ngerasa terbantu banget ini, Kak, heeh, aku harus nyoba.
Pernah enggak? coba seperti itu? Iya. <chuckles> Iya betul. Iya. Iya. Iya. Iya iya. Iya iya iya. <giggles> Iya, betul. Betul, iya. <giggles> Semoga bis iya, semoga bisa dijalankan ya, dan jangan jangan dijadikan beban, Kak, jadikan aja kemenangan-kemenangan kecil gitu, eee, apa namanya, peralihan dari kebosanan ya. <chuckles>
Iya iya bener, Kak. Makasih banyak loh, Kak, udah mau ngasih saran, udah mau ngebantuin, aku s merasa sangat terbantu dengan saran dari Kakak nih, dan, eee, doain aku, Kak, semoga bisa lancar nanti aku ngomong sama istriku ya, Kak. Iya ok
Iya, semoga sukses. Iya. Iya. Iya, semoga sukses ya.
Oke, Kak. Makasih banyak. Sampai jumpa, Kak.
Mari, iya.